عَندك حق. مش لازم يعتذر أو مش لازم يبرر مَوقِفه دايمًا، آآ كفاية بس الاعتذار زَي ما أنت قُلت كده، بس في في الآخر ممكن برضه الابتسامة. طيّب في الآخر الاعتذار دايمًا بيكون هو بداية الصُلح آآ مش نهايته، صح كده؟ والّا الاعتذار ده ممكن أساسًا يكون بس اعتذار علشان خلاص نقفِل الصفحة دي، ونقفِلها بس نقفِلها وإحنا متصالحين، والّا أنت شايف الاعتذار فعلًا ممكن يكون بداية للصلاح؟ إمم.
ممكن ابتسامة كمان. آه. آه. إمم، آه، طبعًا. آه، في ناس آه، لأ، في ناس مثلًا بتعتذر خلاص، مثلًا أدّيك ف أدّيك مثال، في ناس مثلًا في فو في بيئة العمل بيعتذروا لبعض، وهُم آمم يعني بيعتذروا لبعض، وهُم في الآخر آه، مش كويّسين، آه، مش صافيين لبعض، بس اضطرّوا يعتذروا عشان بيئة العمل، ويشتغلوا وهييجي بكرة يقول له: "أنا عايز مِنّك حاجة، طَب اطبع لي الورقة دِيَّة، طَب أنا مش عارف إيه أنا محتاج التقرير الفلاني."
مش كوي مش صافيين لبعض آه. فيبدأ يد فيبدأ الدنيا ترجَع تاني. آه.
آه، فآه، لكن هُم في ال يعني فاهم؟ بي بي بي يعني فاهم؟ اللي هو اللي في القلب، في القلب. وفي ناس لأ، بتعتذر عشان خاطر اللي قدّامها ده يفرِق معاها، وبيحبها، آآ سواء بقى صديق، عِشرة، سواء، سواء بقى آآ زوجة، سواء أي يعني حد كبير مهم بيحترمه، فلازم يعني آه، في ناس آه.
صح، صح. دي أهم حاجة، دي أهم حاجة اللي أنت قُلتها، إن لو حد كبير بيحترمه، ودي حاجة ممتازة جدًا، وطريقة وعايز أقول لك وكلامك عن الموضوع كلّه، بالاعتذار من الأول للآخر، عجبني فوق ما تتخيل، والنقاش معاك هايل. باشكرك جدًا على النقاش الجميل اللي معاك ده.
بالضبط ك الله يخلّيك شكرًا. شكرًا، شكرًا ج أنا فعلًا اتبسطت معاك جدًا، وأتمنى أتكلم معاك مرّة تانية كتير، شكرًا ليك.
إ عفوًا.

بالضبط، فعلًا، وده من الحاجات بس أ بس هاقول لك حاجة، أنا باعتذر له مش عشان حاجة عشان ده م عشان ده شخص يهمّني وأنا عارف إن أنا لو كنت مكانه كان هو هيعمل أكتر من كده، فأنا أنا باعتذر عشان ما هو ال العَشَم ما م ما بيننا مش مش ما يستاهلش منّي إن أنا أتجاهل الموضوع، أنا المفروض كنت آخُد الموضوع مَحمَل الجَد، فأنا حسّيت بتأنيب الضمير فكنت لازم أعتذر بس. إمم.
إمم، إمم. إمم، إمم، ت فهمتك أيوه، فهمتك، فهمتك، وعايز أقول لك آآ، دايمًا الإعتذار من شيَم من شيَم ال الرجال يعني ودي حاجة كويسة مش وِحشة وبالأخص لو هو حد قريّب منّك للدرجة دي، بس برضه <tsk> آآ يعني في ن في بعض الناس كده بيقولوا إيه: "آآ أنا مش عايز أظهِر ضعفي،" وفي نَفْس الوقت في بعض الناس بيقولوا: "آآ، أنا مش باحب أطلب السَماح أو أنا المفروض أساسًا ما كنتش عملت غلط من الأول عشان أنا أعتذر،" ف آآ يعني أنا بافكّر كده إمتى الواحد يعتذر فعلًا وإمتى يترُك الإعتذار أو موضوع الإعتذار عمومًا، وهل في حالات لازم الواحد يعتذر فيها والّا برضه هل في حالات ممكن الواحد مش لازم يعتذر فيها والّا كل كل الم ال اللي ت اللي يتضايق مننا، اللي يتقمص مننا، أي حد حساس نروح جايين رايحين جايين عليه نقول له إحنا آسفين.
بالظ